Então, a gente usa muita tecnologia hoje em dia, não é. E voc eu queria saber, assim, na tua rotina diária, a tecnologia te ajudou, te atrapalhou? Como é que funciona?
Uhum. Ai olha, eu eu acho que a tecnologia ela ajuda muito, né É claro que tem alguns pontos da tecnologia que são ruins, né, pessoas que ficam muito viciadas, e tal, mas eu acho é mas eu acho que na maior grande parte do do tempo, assim, a tecnologia ajuda muito a gente.
Sim. Claro. Acontece muito isso. Sim, e depende da geração que a pessoa é, né. Porque, eh ah, plu millennials os que eles já cresceram com a tecnologia, né. E já pessoas mais velhas já tiveram que se adaptar já de adulto não é?
Hum. Hum. É, cada um teve a sua tem que ter essa adaptação ali com a tecnologia, né. Mas eu acredito também que, eh, a as coisas novas elas são bom sempre aparecendo, né. Então, o que é tecno o que é novo hoje daqui um mês já não é, então a gente tá numa coisa muito rápida, né eh.
Sim. Correto. Sim, sim. É bem rápido, né. Tem até uma tem até uma expressão que chama isso, né. Tecnologia rápida. Mas assim, eh, lembrando tua época de
Hã.
in infância melhor adolescência, você qual que foi a primeira mudança que você percebeu usando qualquer tipo de tecnologia? Incluindo internet, rede social, às vezes o você começou a usar uma rede social que mudou a tua vida, você lembra algo assim?
Uhum. Ah. Olha. Uhum. Olha, eu acho que se eu for lembrar, assim, de adolescência, né, eu eu tenho eu tenho bastante eu eu lembro exatamente a primeira vez que eu ganhei um primeiro computador.
Claro. Olha só.
E eu era cara, eu acho que eu tinha menos de 7 anos, assim.
Nossa, tão novinho, então, é não, eh, deve ter mudado mesmo saúde, você imagina com 7 anos, você ganha um computador, você deve ter ficado, assim, extasiado, né.
É. <laughs> É. E, você ter ideia, eu lembro que assim, ele era um computador da Compaq, e eu lembro que ele tinha ele era coloridinho assim, tinha umas coisas coloridinhas que você umas capinhas coloridinha, eh, e aí eu lembro que o meu pai comprou, porque um amigo dele trabalhava na Compaq, eh
Ah. Sim. É bem vintage, né, é bem vintage. Olha, que sorte, que sorte que você teve, hein? <chuckles>
e aí, assim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que, né, chegou, veio com um caminhão enorme até na minha casa tal, e aí eu lembro que a gente conectou e aí, assim: "E aí, que que faz o computador?", né.
Ha. O E Ah, você nunca tinha usado, então.
Eu não não não era era uma assim, as pessoas não tinha computador em casa, eu estou com estou com 32 anos agora, isso já fa faz tempo era mil novecentos e noventa e alguma coisa, assim.
Claro. Ah, ok. Sim. Mas você você tinha videogame, né? Que tipo que era aquela coisa, daquela época anos 90, videogame.
Tinha, tinha, mas ainda o compu o computador ainda era uma coisa, eh, uma coisa, assim, nova, né, a gente não sabia. Aí eu lembro que eu tinha meu pai comprou uma enciclopédia, que era um CD, ele falou pra mim: "Nossa, esse CD aqui contém, assim, não sei quantos livros e blá blá blá.". E aí é, e aí eu eu ficava brincando, vendo esses vendo vendo esses CDs, enciclopédia, eh, e aí depois que, assim, algum não foi muito tempo depois, que aí meu minha mãe conseguiu instalar, colocar internet, mas era internet discada, né.
Sim. Uhum. Sim, os CDs. Sim, volumes de hã, aham. Sim. Ah. Ah, ok. É, os os da internet. Mas, olha só, então esse exemplo que você tá falando foi o que a tecnologia já juntou, porque, eh, essas enciclopédias, esses bibrão aí, não é, que eram eram várias coleções, eh, quem é era uma era uma preguiça ler isso, né. E, do nada, assim ,você tinha toda essa informação em um CD, tipo você você lia divertindo, sim adquirindo a
Eh. Ah, com certeza. É. Imagino. É, exatamente. Eh.
conhecimento, então, é foi um exemplo, né, muito bom. E que mais que você fez? Você lembra alguma coisa a mais que você já tinha sistema operativo Windows? Ou
É. Já, já tinha o Windows, ah, não tenho ideia qual Windows que era, tá, mas tinha. Eh, ti é, era original. Tinha o eh, eu lembro que quando a gente colocou internet, era pela IG, que era um cachorrinho, eu lem não sei se você lembra, você que chegou a ter isso, que era o provedor, né. E aí assim, eu só usava a internet depois da meia-noite, porque
Sim, era original, né? Sim Ah. Correto. Sim, era o provedor, né, era É, porque, era mais, eh, eles não eram mais baratos, os minut para alguma coisa assim. E era e era de de dial up, né, que eles falam pelo pela linha de telefone, né.
Era pela linha telefônica, né, era era cobrava o pulso, né, que ele chamava, e aí, depois da meia-noite, não cobrava, tinha um negócio assim. É. E além de não cobrar, também, a linha telefônica não ficava ocupada.
Uma uma viagem, né. Sim. <laughs> Aí você aproveitava, então, né, tipo: "Ah, é de graça, então vou aproveitar". Ah, não, porque você imagina que sua mãe está esperando o seu pai está esperando uma chamada e você está lá grudado na internet, ocupando o telefone. Aquela época era assim, né. Você ocupava a linha. É uma viagem.
Uhum. É, exatamente. Então eu lembro que eu entrava assim depois da da meia-noite, era um horário que eu podia exa re realmente navegar e tinha uma coisa de final de semana também.
E sim. Claro Sim, também, final de semana, sim.
É, mas eu não lembro ao certo, assim. E aí, com começou a aparecer o mundo novo pra mim, né, porque
Claro, foi o começo de uma nova, tipo, era, assim na tua vida, né, usando tecnologia. E pô bom, então, eh claramente foi um hábito novo, que você começou a adquirir, quando você ganhou o seu primeiro computador, né. E
É. Hum. Sim, exatamente.
A algum hábito moderno, assim, mais recente, que você não consegue largar mais, que você adquiriu? Que você tentou cortar, mas, tipo assim tipo, você tá você é mu você tem Instagram, que você é, hum, viciado no Instagram, tem algum hábito assim que você não consegue largar?
Eu não vou dizer hábito, mas, assim eu não vivo sem meu celular, né. Eu acho que <chuckles>
É, mas o celular é, o celular hoje em dia é pra tudo, né, também, é pra comunicação. Sim.
Então, mas é a é a tecnologia, né. O Instagram ele tá ali, né. Então, hoje em dia, eu não vivo, porque é a tudo tá ali, né. Meu cartão do banco tá ali, meu, eh, documento, tudo. Tudo que você precisar, está no celular. Então, eu não não não hum.
Co co concordo. Sim. Isso não é não é um luxo, é uma necessidade, né, não tem como você dizer que é um luxo, o celular é uma necessidade.
Não, num né é é uma necessidade, mas você consegue conseguiria viver sem.
Sim.
Sem o celular. Eles s
É, diria que, eh, para certos momentos da sua vida, talvez, né, depende da pessoa. E como é que se organiza, eh, entre o trabalho, a tua família e o uso de telas? Tem alguma regra assim, tipo, olha, no jantar, no almoço a tua família desliga os telefones? Você tem alguma regra assim, a tua família?
Uhum. Então, não. Porque eu não moro com a minha família, né. Então a gente não tem nada disso, assim, aqui na minha casa. É, então para mim tanto faz, mas assim
Ah, no caso, sozinho. Ah, ok. Minha casa, minha vida. Minhas regras.
É, mas eu tenho, por exemplo, na casa de uma tia minha não pode celular na mesa. Oh. É, no
E tem que respeitar, né. Porque a casa é dela, não tem como ser tipo, assim. E sim.
na comida não pode celular então, tem tem, essa regra. Mas aqui aqui pra mim não, assim, não não tem nada disso.
Correto. Sim. E o lado negativo, você teve algum momento da sua vida quando começou essa onda, né, de rede social, de ah, falta de privacidade de eh, iPhone, você teve alguma lado negativo que essa tecnologia te apertou assim? Relações, saúde mental, você teve algo assim?
Hum. Olha, eu acho que a hoje em dia, eu as sempre eu fico pensando, assim: "Nossa, eu estou muito tempo online, muito tempo no digital." E tal, sabe. E aí eu fico com um pouco com isso na minha cabeça, sabe. Mas eu não eu não sinto que eu também sou uma pessoa que extrapola o limite, sabe. Eu acho que
Sim. Sim todos todos Sim. Correto. Você é mais controlado, né, tipo você exp sim.
eu tenho é eu tenho uso pesado, eu uso bastante todo dia, e tal, mas eu não sou aquela pessoa que: "Ai se não tem eu vou ficar estressado, ansioso."
Sim. E, e esse uso esse uso aí, eh, apesar do que você mencionou, eh, ter um equilíbrio entre trabalho, escola, ah, lazer, eh, como é que é, mais ou menos?
Tem que ter, né, você tem que ter equilíbrio, né. Não tem como no trabalho, assim, é uma parte que eu tô mais focado. Eu tô tô sempre com o celular ali do lado, né. Mas não é eu não não pego não pego o celular pra fazer outras coisas sem ser do do trabalho, né.
Sim. Claro. Não, mas é uma coisa normal. Claro. É, dá pra ver que você é uma pessoa equilibrada, que se policia, né. Então, nesse sentido, assim, você mas sempre que tem que prestar atenção, né.
É. Sim, exatamente. É
E e que que você acha dessas, ah, tecnologias novas de hã inteligência oficial? Isso é algo, assim, bem complexo, né, que o que que você acha, medo? Você acha que vai facilitar certas coisas, tipo, n o s hã, esses vídeos que hoje em dia você pode postificar, isso é uma coisa bem intensa, né.
Cara Aham. É, assim, e eu não, confesso pra você que eu não vivo mais sem inteligência artificial. Eh, me ajuda muito, principalmente no Oh, aham, principalmen principalmente no trabalho, assim, eu acho que é uma ferramenta sensacional pra pra tudo, assim. Então, eu eu uso bastante, tanto que, eh, eu eu sou formado em arquitetura, né.
Hum. ChatGPT, Google Gemini. Tá usando muito? Facilita, né? Facilita muito, não é? Sim, correto. Ah, olha só.
E aí, agora eu estou eu vou fazer um mestrado de tecnologia, eh, com com foco em tecnologias emergentes, que são o que é inteligência artificial e tal.
Olha, que interessante. Ah não, então eu eu estou eu estou falando com a pessoa certa então, porque o literalmente é o teu futuro profissional, né.
<laughs> É, e a verdade é que eu acho que, assim, ainda a acho que a arquitetura ainda precisa de muita tecnologia, sabe. Acho que a gente está está patinando ali, muitas áreas estão correndo e a gente a está andando muito devagar. E eu quero fazer esse mix, assim. Então, eu uso bastante.
Sim. Sim, mas é Aham, correto. A a arquitetura é é um é um ramo que, hã, começou a usar tecnologias até bem cedo, antes de qualquer outras, ah, a maioria das das indústrias ou das carreiras. Porque já tem mui já tem certo, acho acho que já tem mais 15 anos atrás que já se usava, e tec, eh, teno tecnologia virtual, não é, pra você fazer uma em vez de fazer uma maquete, você fazia algo virtual, que a pessoa já a é algo assim, você me corrige se eu estiver se eu estiver errado, mas isso isso aí já tem tempo, né. Então era algo muito novo pra época.
Aham. É, hu ho hoje em di É, o a a arquitetura, quem trabalha com arquitetura, quem se forma na faculdade de arquitetura, é uma pessoa que tem que estar muito ligado com tecnologia, porque a gente tem vários softwares e tudo mais. Vários estudos e tal. Mas, eles esses softwares eles estão um pouco engessados do que é o fu o do que o que está acontecendo no momento, sabe. Por exemplo, nenhuma inteligência artificial ainda consegue, eh, fazer um projeto, ali. Eh, não dá.
Sim. Sim. Olha. Não tinha ideia, não tinha ideia. Sim. Não nem né, porque aquele é o toque humano não, tipo assim, você não vai con acho que você nunca vai conseguir, porque a criatividade humana é é insuperável. Eu acho que
É, mas assim, tem muitos pontos que que é muito demorado ainda, sabe. Por exemplo, você vai fazer que nem você falou: "Ah, você vai fazer um 3D". Você faz o 3D ali, beleza, está ótimo. Aí, a gente tem o a questão de você renderizar, né, que é deixar aquilo mais real. Hoje em dia, tem imagens que demora, assim, horas pra ela renderizar.
Sim. Claro. Sim. Correto. Sério mesmo? Com a mesmo com as ah, os chips mais modernos, computadores altamente velozes, mesmo assim demora?
Por porque a É porque a o quanto mais moderno fica os computadores, maior fica as imagens, o peso e a fidelidade das coisas, entendeu?
Sim. Ah. Sim, tem sentido, porque aí lógico, aí, eh, quanto, hã, maior a definição da imagem ou no caso até digital, eh, maior vai ser a a quantidade de informação necessária para que a as imagens sejam produzidas ou Ah, tem sentido, olha só.
É, exatamente. Então assim, eh, tem tem isso, assim, também. E e outra, o o arquiteto, né, no meu caso, assim, eu sou arquiteto e urbanista. Então eu também quero focar nessa questão de cidades inteligentes, né, a gente ainda
Sim. Correto. E urbanismo. Olha, isso já é uma outra já é uma nova o próxima etapa, né. Então então voc você você pessoalmente, você vai ter que estar ligado em tecnologia de ponta, né. Porque, essa carreira que você quer seguir, né, realmente você vai usar todos os aspectos tecnológicos que que foram inventados, que vão ser inventados, se não você vai você ficar pra trás. É, realmente.
É. A É, eu acho É, eu vou ter que estar ligado. É. Uhum. <laughs> É, exatamente, eu acho que tem que ter esse mix, né. Tem que ter essa e esse do do do background ali, né, de arquitetura.
Sim, correto. Mas sem perder a humanidade, né? Tipo sem perder aquele toque humano que todo arquiteto tem, que é o talento.
Oi? Ah, com certeza, com certeza. Mas olha, ainda ainda não existe, por exemplo, uma inteligência artificial focada nisso, assim. Eu já tentei eu já tentei uma vez no ChatGPT, no escritório que eu trabalho, eu mandei uma planta pra ele e falei: "Olha, eh, por favor, identifique as ulimi iluminações presentes nesse projeto". Porque eu trabalho no escritório de elétrica, então a gente tem uma planta, né, com com os pontinhos de iluminação, cada pontinho ali tem um desenho diferente, e tem uma tabela falando que o que é o quê, né. Ah, LED blá-blá-blá e tal. E eu só pedi pra ele contar os pontinhos diferente e fazer uma tabela pra mim, tipo, trin trinta e dois LEDs blá-blá-blá e tal. E ele não conseguiu.
Sim, correto. Olha só. Interessante. E gim Ah. Sim. Interessante. Ó. Que que aconteceu? E isso aí é algo simples, que até a até um estagiário ia conseguir fazer, assim?
Isso é algo que a gente normalmente p faz, pinta. Ó, pra você ter ideia, ultimamente faz pinta a mão, assim, a cada ah, é o vermelho é tal coisa, o rosa é tal coisa, aí depois conta, a mão mesmo, né, algo que nem que nem precisa de computador.
Sim. Sim. Ou seja, o ser humano faz com facilidade, mas a até
Ah, esse que só que demora, né. Demora um pouco, assim. Então, eu imaginei que a inteligência artificial conseguiria, e ela ainda não tem essa habilidade. Eu tentei várias vezes, aí eu até pedi pra ela, eu falei: "Ah, então tenta marcar em vermelho o a as iluminações LED, fazer uma planta dife", ela
Correto. Correto. Sim. Sim. Quem sabe no futuro, né? Não, mas é esse é. Eh, assunto realmente dá pra horas e horas de papo. Olha, muito obrigado. Nossa, eu aprendi muito com você hoje, foi muito interessante o que você falou hein, muito obrigado por essa conversa.
ela não conseguiu. <laughs> Ai que bom, muito obrigado por me ouvir.
Ok, tenha uma boa tarde, então.
Até mais.